Просто мне интересно, одно дело, когда слова играют, типа, не знаю, лампочка, пол, э, пупок, нога и и подобные, а другое дело, ты не представляешь себе, какие слова у нас.
Нет, смотри, я тебе щас расскажу, там есть мини-правила. А, мы пишем слова, п там, получается, кажд каждый человек пишет 5 слов на 5 листиках, да? И мы скидываем в шляпу. И мы, главное условие, мы пишем слова, которые относятся к сегодняшнему вечеру.
Мгм. Так. Да. В сегодняшнем А, тематически. Мгм, интересно.
Поэтому, д да, тематически к сегодняшнему вечеру вот всё, о чём мы сегодня говорили, не мы не берём слова какие-то неизвестные, которые сегодня мы не употребляли.
Интересно. У вас тематика
Вот, так получилось Да.
Нет, мы выбираем такие слова. Ты не представляешь себе. Допустим, там в последней игре, вот я щас прям те сходу скажу: "Иконостас", "коряга".
<laughs> Да, да.
Ты можешь себе представить, да? Коряга или иконостас, и ты играешь с не русским человеком. То есть, если если бы ты сказала бы как? Ты сказала: "Матрёшка", это даже было бы не смешно, матрёшка. Вот, иконостас ни больше ни меньше, и коряга. И и вот такие у нас слова. У нас флюгер. Ты можешь по-русски п сказать, что такое флюгер?
<laughs> Не не не. Да. Да. Да-да-да. Нет, конечно. Но когда ты в тематике находишься этого вечера, если вы, допустим смотри, у нас были слова Porsche, а, потому что мы в контексте говорили о том, что, это, мой муж любит Porsche, и у этого тоже киприота, тоже Porsche, и они там оба любители, и там ещё можно кроме слов, там можно фразу. Потом мы, допустим, говорили, о чём мы говорили? Мы говорили о чём-то, м
А у нас надо отгадывать такое. Да.

В общем, о частях тела мы говорили определённых, и мы, естественно, написали это. Но и ст э, в словосочетании там блестящие, м-м, вот так вот. И это потом всё надо будет отгадывать, там несколько этапов, несколько, а, круг кругов, а, н немножко адаптировано, да-да-да, да да.
Да. А, понятно, да. Видишь, у вас адаптировано, у вас адаптировано. Да, адаптировано. А у нас именно надо выкрутить такое слово. Я, например ты знаешь, что у меня стихотворение моё любимое "Пилигримы", я те как-то говорил. И я, например, конечно, "Пилигримы". То есть, ну как? Чек пре берёт слово. Человек берёт слово, и вот так смотрит на него, и сбрасывает. У нас есть правило, что однажды можно сбросить. И там по первому кругу идут слова, и через слово люди сбрасывают. Вот такие мы выдумываем. Но но игра получается очень интересной. Мы хохочем, ну, всё как положено.
<laughs> Н-да, н-да. Ага. Ну, как ему объяснить вообще? <laughs> Да, да. Да. Тяжелые слова, да? Мгм. Очень классно. Я обожаю, это вообще а а одни из моих любимых игр.
Но я ещё "Мафию" люблю, но "Мафию" не очень, м, любят в нашей команде, поэтом, ну, в нашей этой компашке, потому чт
Там не посмеёшься.
Да, она какая-то, знаешь, вроде как обижаешь людей, ну, потому что там ты меня ты меня нь подозревал, а я оказался такой. А второй момент: она не интеллектуальная, а у меня собирается компания, все суперинтеллектуалы, это я серьёзно говорю, и поэтому важно отгадывать и важно мыслить. А тут в мафию это как бы дело случая и, ну, такое такое, как ты понимаешь.
Да. Да. Да. Мгм. Класс. Да-да-да, н-да. Слушай, я ни разу не играла в мафию, кстати.
А я люблю играть в "Мафию". Есть целые турниры по "Мафиям". Масса всего. Я не супер-игрок, но я люблю её.
Да. Мгм.